أكيد طبعًا، اتفضلي.
بُصي أنا يعني شخص بيروح الgym دايمًا، آمم، ودلوقتي عندي كده يعني فقدان حماس كده ومن التمرين، و والتمرين بقى روتيني جدًا و وممل فبقيت كده حاسّة إن أنا يعني آه باروح لِسّه برضه مواظبة إن أنا أبقى باروح في المواعيد بتاعتي وكده، بس بجد ما بيبقاش عندي حماس خالص وبقيت حاسة كمان وأنا باتمرّن، باتمرّن يعني ب ب ب بشكل فيه همدان كده ما بقاش عندي الحماس ال لحبي كده للرياضة زي الأول، فدي حاجة مضايقني أوي.
بُصي أنا فاهماكِ، طبيعي جدًا إن أنتِ فترةٍ ما تعدّي عليكِ وتحسّي إن أنتِ فاقدة الحماس والحافز إن أنتِ تتمرني وحاسّة إنه آآ، ال الرياضة بقت روتين ممل بالنسبة لِك وحاسّة إن أنتِ بتروحي بس زهانة شوية منها، طيب خلّيني أسألِك كده أنتِ بتروحي كام مَرّة الgym في الأسبوع وشكل يومِك برضه عامل إزاي؟
بُصي أنا باروح من 3 ل4 مَرّات، آآ، شكل يومي في الأسبوع يعني وشكل يومي بيبقى باصحى الصبح باروح الشغل، آآ بارجع، بعد ما بارجع بقى بي باحاول أغيّر بسرعة جدًا علشان ما بآكلش طبعًا الأول، باحاول أغيّر بسرعة جدًا عشان ألحق لو التمرين يعني، فبانزل تقريبًا باقعد هناك يعني حوالي ساعتين، وبعد كده بارجع باعمِل حاجة أكلها على طول وبآخد Shower وبانام. يعني هو ده بيبقى الشكل في ال3 أو 4 أيام اللي أنا باروحهم باروح فيهم الgym.
إمم.